あ、はい。
ぐんは時間も忘れて見ちゃうんすけど、ま、結構そのほんての開発されてて、ホテルが凄くもう毎年いっちぷんでせうね。で、もうあの、開発ラッシュみたいな感じなんですけど、もうそういう自然って残ってるんだなと思って、なんかもう複雑なんですよね。改札開 つが進み、経済は、ね、潤うんですけど、そういう可愛いうさちゃん達が、もう見えなくなっちゃうのかなと思うと、ちょっと複雑な気持ちはありますね。
はい。 が、なるほどね。うえ、もす はい。 はい。 そうだ。なるほどね。地元が潤うんだけどっていう。<chuckles> はい。行くとこがなくなっちゃうっていう。 はい。 そうですね、なんかあの、自然が守られてるというふうな安心感がある状態で、そういう動物を見てるのが、なんかすごく我々もほっこりしていいですよね。
そうなんですよね。まあ、たまにちょっとほんとにほっこりしますね「あ、自然の中にいるんだな」と思って。
は、はじもなんか、あらええ。 なるほど。似たような経験が、そういえばありました。<clears throat> ええ。
あります？どういう経験が
あの、アメリカの方に4、5年住んでたんですけども、うあの、大学に勤務してて、その、あの、まあ仕事が夜遅くまであって帰ってきて、で、その時はちょっとあの、いけないんですけど、タバコを吸っていた時があって、まあ、アパートの前に広い庭があってタバコを吸っていたら、スカンクをよく見るんですよね。
ええ。 ええええ。 はい。 ええええええ。うん。あ、スカンク、ああ。
うん。くスカンクはよ横切るのは普通なんですよ。あとはたまに、その、野ウサギ。
ええええ。 はいはい。
やっぱおんなじように野ウサギがぴょんぴょんってなって。
え、あ、そのアメリカのどの辺にお住まいだったんですか？
とね、イリイリノイ州ってあのシカゴの下の方なんですけども、五大湖の。はい。
あ。 え、イリノイ。はあ。
んで、そこでタバコを吸っている時に、よくあるのが、鹿の大群が横起きるみたいな。
ええ。